آه، فهمتِك، يعني أنتِ ما ب ماشية على مبدأ "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" بعد ما تحصل أحكيها.
بالضبط كده، آه أنا اتلسعت كتير فحلو أوي خلّينا إيه، آآ في الكِتمان. عايزة أقول لِك آآ
<chuckles> طب وده يعني ما بتحسيش إن بيلوموكِ، طب يعني يعني إزاي تعملي حاجة زي كده، إزاي تروحي مكان من غير ما تقولي لنا، يعني بيبقى في عَشَم زيادة أوي، وخصوصًا من الأهل إن هُم عايزين يعرفوا خَط سير بنتهم أو أختهم أو أيًا كان يعني.
آآ في الأول آه، كان في خلافات كتير وتلاقي مثلًا أخويا و واخِد موقِف بقى له كام يوم ما بيكلّمنيش، <tsk> ما اتصلش ليه ده؟ ده ما بيتكلّمش ليه؟ أو اتصل بيه أقول له ما تيجي ننزل أنا ف مش عارفة فين تعالَ عدّي عليَّ نشرب قهوة سوا، يقول لي: "لأ، معلش أصل أنا" <tsk> في إيه؟ أكتشف بقى إن هو أصله عرف إن أنتِ كنتِ مراته هي اللي بتحكي لي على فكرة تقول لي: "معلش أصل هو عِرِف." <laughs> ف ع عرف إن أنتِ كنتِ مش عارفة فين وما قُلتيهولوش ف ف فاتكلّمت معاه أكتر من مرّة وقُلت له أنت عارف طبع أختك، أنت أنا باحب أروح المشوار وأخلّصه، وبعد كده ما أنا باحكي لك عليه وباحكي لك على كل حاجة مرّيت بيها وبعدين لمّا بيبقى في رحلة تضبط معايا بتبعت لك وأقول لك ما تيجي معايا الرحلة دي.
وأنا. <chuckles> إمم.
مرّة في مرّة اتعوّد يعني.
بس تقبّل ده واحترمه وخلاص وعرف خصوصيتِك ما بقاش يزعل، الموضوع يعني فِهمه منِك.
آه، خلاص، يعني خلاص بقى له سنين خلاص عارف إن ده طبعي يعني.
امم. طب يعني هل في حد بقى أنتِ حاولتِ مثلًا تفهّمي له آآ كذا مرّة موضوع خصوصيتِك ده وبالعكس لأ، يعني لاقياهم إن هُم مش مُتقبلين الفكرة ومش موافقين عليها وعمل يعني حصل فيها زَعَل جامد؟
فاتعوّد عليها. آآ واحدة صاحبتي.
امم.
عندي واحدة صاحبتي قريّبة منّي أوي وامم، ولمّا كانت تعرف إن أنا سافرت مثلًا آآ م من حد تاني مش منها فكانت بتزعل جدًا، لدرجة إن أنا ممكن قعدت أبعت لها رسايل على الWhatsApp، أسأل عليها، ما بتردّش، طب يا بنتي، طب إيه؟
يا نهار أب طب أنتِ ما فكرتيش إنِك تسأليها في مرّة طب هو ليه الموضوع بيأذي أوي كده طالما الحاجة مش خاصة بالإنسان التاني؟ يعني ليه بيتضايقوا أصلًا من حاجة زي كده؟
آآ آآ اتكلّمت معاها قبل كده بس هي كانت حجّتها يعني أنا باحبِك، باحب أتطمِن عليكِ، باحب أنا باك أنا باحكي لِك على كل حاجة تخصني، فما هو أنتِ حُرة، أنتِ بتحكي لي فدي حريتِك أنتِ الشخصية، كونِك بترتاحي م إنِّك تحكي ده يخصِك أنتِ، بس اللي يخصني أنا إن أنا مش بارتاح في كده، فدي خصوصيتي.
إمم. امم. طب أنتِ ما فكرتيش تقولي لها مثلًا في مرّة أنا مثلًا أنتِ رُحتِ في الحتة الفُلانية وأنا ما فكرتش إن أنا أسألِك والّا ما بتحسبيهاش أنتِ كده؟